えっとですね、まあ、髭剃りは当たり前のように毎日で、でね、あれ、意外と時間掛かるんですよ。
うん。 うんうん。まあ、そうですね。大抵男性の方は あ、髭剃りも、まあ、泡立ててとかですか？それとも、あの、髭剃りのうんうん。
うん。 えと、電気でやるんすけど、あの、CM みたいにあんな綺麗にいっぺんに剃れないので
ああ、まあうーん。
一回やって、まだジョリジャリが残るんすよ、あの、1ミリだか、にい零点何ミリが。
うーん。 つつそう。そうですね。で、もっかいちょっとやり直してと。ああ、なるほど。うーん。
うん、ね。そう。そんな感じで、なんだかんだいってね、10分近く掛かるんすよ、それ。
あ、結構掛かりますね、それいうと。うーん。
そう、触ってこう、ちゃんと、ツルってなるところまでやりたいし、まあ、そんな感じで、眉カットは昔、眉毛くっついちゃうぐらいに、ぼうぼうだったので
うんうん、なるほど。はい。 ええ、そうですか。うん。
それで、当時の美容室の、行ってる美容師さんに、ちょっと、セルフででき良法教えてっつって。まあ、習って、ええ、出来るようになって。そうすると、分かったのは、まめにやった方が早く終わる。毎回。うん。
うん。 うーん。 ああ、なるほど。うん。 ああ。確かに、まあ、ルーティンで毎日やれば、まあ、そんなに苦労もないしってことなんですね。なるほど。
そうでそうです。大変で、苦労ないです、全然。うん。はい。で、やっぱり洗顔はちゃんとやりたいので。
うーん。 なるほど、そこはうん。まあ、うん。
そう。ぬるま湯を溜めつつ、あの、泡作るね、ちっちゃい、あの、あ、なんか網みたいなやつあるじゃないすか。あれではい、そうそうそう、ちゃんと
うん。 うん。 ありますねありますね。まあうん。すすうん。いわゆるあ、なるほど、ええと、それを洗顔用の泡を作るってことですか？おお、男性でも結構やられる方がいらっしゃるんですね。うん。はい。うん。
泡を作る。 うん。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 いや、ね、そう、で、これ一回やって綺麗になると、もう他の方法出来ないです。
うん。 ああ、そうなんですよね。分かります。ちょっとモチモチなりますよね、肌も、うーん。
もう嬉しくて、気持ちいいから、とにかく。 そう。 うん。そう。それにちゃんと落ちるし。
うん、そうらしいですね。あの泡に、ね、泡に汚れが付くっていうことらしいですね。
こすらないし。うん。 そうです、です。かう界面活性剤でしょ。だって、ね。
はい、はい、そうです。はい。なので、ね、それもこう、撫でるようにとか色々ありますけども、うーん。
そうなんですよ。 そうそう。 そう。とりあえず、泡をおいてって、しっかりと。
はい。